أكيد، أكيد، طيب، يعني بتحس طب إن ال لو أنت خدت كورس بقى، و وخدت منه شهادة عن طريق الأونلاين، دي بتبقى ليها نفْس القيمة بتاعة اللي هي ال ال العادية؟
ده ده سؤال حلو جدًا، سؤال حلو جدًا، لأ يعني يعني ما أعتقدش إن <tsk> هي آآ بتْكون نفس إحساس الشهادة اللي هي اللي كنا بناخدها بتاعة الزمان دي يعني، أنا عن نفسي مثلًا، لما كُنت مثلًا في اِبتدائي مثلًا على سَبيل المثال، آآ كُنت مثلًا كُل سَنَة باخد شهادة اللي هي الورق دي القديمة كده مثلًا، آه، دي أنا كُنت الإحساس بتاعها ما يتْوِصفش بقى، مكتوب عليها اسْمي بقى كده بالقلم، و كان مش عارف معاها مثلًا جايْزة صغيرة مثلًا، أيًّا كان إيه، آآ دي طبعًا إحْساسها غير طبعًا مجرد مثلًا صورة جات لي على الإيميل بتاعي، آآ مكتوب فيها بقى اِسمي وبتاع، ما باحسش نفس الإحساس بتاع زمان، بس يعني، بس لو على القيمة نفسها، فأعتقد ما بقيتش تفرِق أوي دلوقتي يعني، بقى عادي بقى، مُعْتَرف بالشهادات الأونلاين عادي طبعًا، ده كله زي ما قلنا، على حَسَب الجهة اللي بتقدم الكورس، وعلى حَسَب الجهة اللي بتقدم الشهادة.
اهم. إمم. آه. إمم. آه، الوَرَقيَّة دي آه، إمم. صح. آه. ب أيوه بالضبط. إمم. تمام. إمم. أكيد. يعني هي م هي كانت بالنسبة لك الشهادة الوَرَقيَّة دي يعني جميلة، لإني بيبقى المدرسة بقى عارفة، أو الجامعة عارفة، إن ده طالع خد يعني درجة كويسة أو تقدير كويس، فالكل بيبقى آه، بيبقى عارف بقى، فأنت بتبقى بقى مشهور ومعروف وسُمعِتَك بقى حلوة، إن أنت بقيت
طبعًا. أكيد، أكيد، طبعًا طبعًا، طبعًا. بالضبط، آه، ب مثلًا بتاخد الشهادة مثلًا قُدّام باخد الشهادة مثلًا قُدّام آآ صحابي مثلًا، قُدّام أهلي، فبالتالي طبعًا باكون الواحد بيكون فَخور بنفْسه مثلًا، حاجات كده، طبعًا حاجة بالضبط، لكن مثلًا الأونلاين، أنا باخدها أصلًا، ممكن ما حدِّش يعرف إن أنا أخدتها، آخْري مثلًا هاخدها، انزِّل بوست مثلًا على LinkedIn أو أي حاجة، وخلاص أنا
آه وأهلك. إمم. تِحِس إني ليها طَعْم تاني. امم، امم. إمم.